Von, a also einfach im Kopf runterzählen von okay, das habe ich noch nie gehört.
Genau, 10, 9, also für so und und das ist so 'ne alte Schauspieltech also ne, gerade weil man also viele Schauspieler zum Beispiel, die die haben unheimliche Nervositäten, wenn die f irgendwie auf die Bühne müssen oder selbst beim Vorsprechen und so, ne? Also, so dieses selber im Kopf runterzählen und ganz tief atmen, während du das tust, das bringt schon mal den Blutdruck total runter auch, und es wird auch die Nervosität 'n bisschen zurückdrehen. Und was ganz wichtig ist: Du musst dir denken: Dieser Chef ist nicht besser als du. Der ist nicht höher als du, der ist nicht niedriger als du, der ist
Mhm. Okay.
gleich Gesicht mit dir. Also, ihr seid auf einem Level.
Ja.
Und stell dir einfach vor, er ist 'n Freund von dir, und rede mit ihm respektvoll, aber von Mensch zu Mensch. Stell dich nicht runter oder denk, ne, weil's dein Chef ist, äh, kannst du dir nicht, äh, irgendwas, äh, erlauben zu sagen oder was auch immer. Ist totaler Quatsch, versuch das wirklich aus deinem Kopf zu kriegen.
Ich Ja, danke. Ich glaube, es tut gut, ein bisschen
Du kannst das.
Input zu bekommen für, äh um stark zu sein. Also, es klingt sehr inspirierend, wie du darüber redest, finde ich. Das
Dankeschön, aber du kannst das sowieso. Es ist alles in dir drin. Muss nur rauskommen, aber du kriegst es hin, mach's. Ei, du kannst das.
<chuckles> Ja, das das ist ja Schwierige, das äh, das zu glauben, wirklich mit dem mit dem Herzen.
Also, ich glaube, du kannst das.
Okay, ja, danke schön, das, äh, hat geholfen. Mal gucken, vielleicht vielleicht schaffe ich es ja das nächste Mal. <chuckles>
So! <laughs> Natürlich, sehr gerne, ne? Äh, nicht vielleicht, schneide es mal raus. <chuckles> Bis dann, ne? Ja, mach's gut. Tschau, tschau.
Okay, sehr gut. <chuckles> Danke. Tschau, tschau, Ihnen.